คือ ต้องบอกว่าเมื่อก่อนอย่าง อย่างที่พูดใช่ไหมครับ? คือ คือเหมือนกับว่าเราอะ เหมือนกับ มองความสำเร็จอะเป็นในเรื่องของอาชีพเนาะ คือจริง ๆ ผมมองว่า มันไม่ได้ผิดนะ มัน มันไม่ผิดที่เราจะอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึงที่เราคิดว่า เออ มันอาจจะดีกับชีวิต แล้วซึ่ง ซึ่ง ซึ่งในความจริงมันก็ดีกับชีวิตนะครับ ทุกคนที่เขา อะ เป็นหมอ ทุกคนที่เขา อะ มีการแบบ อะ เป็นวิศวะ มีอาชีพที่ดีเงี้ย อา มันก็ดีกับชีวิตเขาจริง ๆ ครับ มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเนาะ มันก็พูดตรง ๆ ว่ามันดีจริง ๆ อ่า แต่ว่าผมเองอะ พอมันโตขึ้น ๆ อะ เราก็เริ่มเห็นว่า เฮ้ย จริง ๆ แล้วอะ บางอาชีพมันอาจจะไม่เหมาะกับเรา มันเลยทำให้เราตีความสำเร็จของตัวเองเป็นแบบใหม่ อาจจะเป็น เพราะมันเป็นกลไกการป้องกันของตัวเองก็ได้นะครับ ที่เราคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอที่เราจะเป็นอาชีพนั้นหรือ เปล่า?
ค่ะ อืม อะฮะ อืม อ้าว <chuckles> เป็นกลไกของเรานะว่าแบบว่า เฮ้ย เราอาจจะทำไม่ได้อะ แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ มันไม่ได้เรียกว่าความสำเร็จหรอก มันไม่ใช่การ ความสำเร็จที่แท้จริงอะ ถ้าอย่างงั้นน่ะ อ้าว ไม่ใช่ อะ แล้วถ้า อย่างนั้นน่ะ เรา ความคิดเราเปลี่ยนแล้วอะค่ะว่า โอเค อาชีพที่มีชื่อ มีเสียง มีความไว้ใจจากผู้คน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่วัดความสำเร็จของเราแล้ว แล้วเราเปลี่ยนเป็นใช้อะไรเป็นตัววัดอะค่ะ?
อืม <laughs> อุ๊ย คุณพี่ก็พูดแรงเกินไป <laughs> อืม อืม คือ มัน กว่าจะมาเจอตรงเนี้ย พูดจริง ๆ มันนานเหมือนกันนะครับ กว่าเราจะมาเจอว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าเป็นความสำเร็จของเราอะ คือเมื่อก่อนเราก็ยังคิดอยู่นะว่า มันก็ต้องเป็นอาชีพสิ มันก็ต้องเป็นฐานะทางการเงิน มันต้องเป็น เขาเรียก ความมีเกียรติอะ คือเมื่อก่อนแบบเวลา ต้องเรียกว่า เมื่อก่อนที่บ้านผมเขาจะมีเป็นอย่างงี้ คือเขาจะมี เขาเรียกว่า อ่า หลักสูตรซุบซิบนินทาของเหล่าคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยายอยู่ ถ้าเกิดว่า ลูกใครได้ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีการมาหา ส ไปมาหาสู่กันที่บ้าน นี่จะบอกว่าลูกฉันนะ ติดโรงเรียนประจำจังหวัดเลยนะ แล้วลูกคุณเป็นยังไงบ้าง? ทั้งที่ ทั้งชีวิตนี้กูไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลย <chuckles>
ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ อา ก็คือเหมือนจะต้องมาแบบว่า นิดหนึ่ง โอเค พอเข้าใจได้ว่าแบบว่า อะ มันเป็นช่วงฤดูที่แบบว่า เฮ้ย ลูกฉันสอบติดที่นี่นะ ลูกฉันสอบติดที่นั่นนะ แล้วลูกเธอล่ะอย่างงี้ใช่เปล่า?
อืม อะไรประมาณนั้นครับ คืออย่างล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยนะครับก็ ก็โหดร้ายอยู่เหมือนกันนะ คือ มีการมาพูดว่า ผมเรียนไม่จบด้วยนะ <chuckles>
อืม โอ้ เขาพูดตรง ๆ อย่างงี้เหรอคะ?